Ah bisa sebenarnya jadi kita, eee, minta sama penerbitnya itu memang di, eee, kayak di distribusikan ke beberapa toko buku lokal, tapi selebihnya itu di, eee, bu dijual di e-commerce iya marketplace kayak gitu. Tapi ya karena memang aku tuh, enggak tujuan ku tuh untuk tidak mengomersilkan iya. Jadi waktu itu aku cuman tawarin ke, eee, di sosial media aku, tapi lumayan sih, eee, sekian ribu eksemplar ya itu, eee, hampir 1000 lah, hampir 1000 eksemplar, eee eee, kejual, iya di teman teman aku aja gitu sih.
Oh gitu ya. Oke, ini. Online, oh. Bukan uang ya, Kak, eee Iya, heeh. Terjual. Wih keren banget. Oke, nah terus aku, mmm, mau tahu juga nih, Kak. Nah, perasaan Kakak, ini apa gitu kan? Tadi kan sebenarnya adalah tujuannya tuh bukan karena uang ya, Kak, karena memang kayak pengen tadi keresahan, hal hal yang, Kakak rasakan tuh, jadi bentuk karya yang mungkin bisa dinikmati ya. Produktif juga kan, Kak, menyalurkannya tuh. Nah, itu apa nih, Kak, perasaan Kakak, eh ternyata kok laku sampai 1000 eksemplar itu gimana, Kak?
Mhm. Oh, iya, iya. Heeh. Eee, iya lumayan terharu ya. Lumayan terharu, lumayan kayak, eee, <sucks teeth> ada rasa rasa apa ya, kayak menyenangkan lah. Sensasinya itu menyenangkan karena sepe sama sekali tidak pernah punya keinginan dan tidak pernah punya cita cita, eee, bisa menerbitkan sebuah buku gitu waktu itu. Jadi, eee, yang paling bikin, eee, haru, seneng, hangat, itu ya waktu baca respon pertama dari pembaca-pembaca pertama aku yang, iya, yang yang adalah ya orang orang di sekitar aku. Kemudian orang bahkan ada orang orang yang tidak aku kenal karena kan itu aku post di sosial media dan banyak yang, eee, reshare kan. Jadi ada juga orang orang yang enggak aku kenal sama sekali tuh, eee, pesen buku aku karena
<laughs> Pasti ya. Oke. Oke. Oh. Betul. Tertarik beli ya, Kak? Eee.
Tertarik karena aku coba posting di, eee, akun-akun apa ya, akun-akun khusus yang dia tuh suka mempublikasi puisi, karya karya puisi gitu loh, jadi mhm.
Oh, bener bener sosial media yang berkaitan dengan ini ya, Kak, publikasi publikasi gitu. Oke.
Betul, betul. Jadi untuk mem menemukan pembaca yang segmennya tuh masuk dengan buku aku gitu sih. Jadi kayak ya udah. Eee, dari respon orang, respon temen temen mereka kayak, eee, bener bener nunjukin kalau s full support ya. Itu sih yang bikin aku kayak ngerasa, "Duh happy banget," gitu.
Oke.